Allora raccontami ma per caso c'è una ricetta che racconta la storia della vostra famiglia?
Sì, c'è ci c'è la ricetta, ehm, che dei tortelli di zucca.
Mh. Ah. Buoni.
Tortelli di zucca sì, ripieno di zucca e, ehm, amaretti.
Oka come amaretti?
Eh sì, esatto questa è una variante, ehm, diciamo che non risponde in realtà non è una ricetta regionale, proprio per quello che ti ti voglio raccontare di questa ricetta perché riassume un po' quelle che sono le origini della mia famiglia che sono un po' mescolate, insomma, ehm
Ah! Mh-mh. A me questa cosa degli amaretti mi ha mi ha stupito, mi ha lascia no, non pensavo, pensavo ci fosse, non so, qualcos'altro tipo ricotta, salciccia, non lo so.
Ti ha sa Ti ho spiazzato, eh? Ehm, sì beh, sono altre versioni e altrettanto buone però l'amaretto sai, l la stessa parola, no, amaro, amaretto, è quel biscotto, ehm, per lo più a base di nocciole, tipico del Piemonte, ehm, che ha sia mhmm, è prin è dolce sicuramente, però ha questo retrogusto amaro. E, ehm, unito alla zucca, che invece ha questa tendenza al dolce
Mh-mh. Sì, sì, sì. E sta bene? Sta b lo consiglieresti? A
Ehm, no l'ho sì! A me piacciono da matti guarda, poi conditi solo con il burro e salvia, ehm, ottimi.
Mh-mh. Invece, non so, hai mai provato a farli cioè, tu fai l'impasto proprio con la zucca, giusto?
Ehm Sì. Allora la zucca
Hai mai provato poi a fare proprio un non so, una mantecatura, comunque a condirli proprio, invece che con burro e salvia, magari con burro, salvia e zucca proprio?
Ehm, sì, è un di più, però sì si potrebbe creare, sì, una cremina dici, a base di mhmm, sempre di zucca. Sì, sì, volendo sì. Però, mhmm
Mh. Sì. Sì. Perché comunque, se utilizzi la polpa, magari qualcosa ti avanza, la puoi utilizzare poi tritandola, no, frullandola.
Ah, beh, certo, gli avanzi non si buttano mai e questa è un'ottima idea. L'importante è che il, mhmm, condimento sia un po' liquido perché purtroppo tendono a sfaldarsi, no, questi tortelli. Uhm, s mhmm, sarà perché sono fatti in casa in modo artigianale, no, per cui anche solo nel momento in cui tu li vai a bollire, ehm, devi fare attenzione piuttosto che versarli nel uhm, nello scolapasta, magari pescarli è meglio.
Eh. Mh. Sì. Mh. Sì sì, con una sorta di spumarola?
Sì, comunque va ehm, va v vanno cotti davvero pochissimo, 1 minuto.
Certo. I ravioli. Come i ravioli.
Sì, ecco. Esatto, infatti, perché allora, i io sono piemontese e il piatto tipico piemontese, il primo piatto, sono quelli che noi chiamiamo gli agnolotti.
Mh. Mh-mh.
Gli agnolotti non sono nient'altro che dei ravioli artigianali, e quindi si prepara un impasto: acqua, farina, ehm, olio e le uova. Ehm, si stende la pasta, si fa il ripieno vabbè poi lì entriamo, mhmm, in un mondo.
L'alta cucina proprio.
Mah, sai cosa, che poi vabbè c'è p c'è la ricetta ufficiale che vuole l'impiego di 3 tipologie di carne: ehm, coniglio, mhmm, ehm, maiale, e, uhm, manzo. Però, ecco, questa cosa, mhmm, è praticamente impossibile in casa, no, da avere questi
Mh. Okay. Beh, sì perché comunque devi cioè, dovresti avere veramente un frigo pieno di di di carni diverse, no.
Esatto. Poi a me lascia anche un po' perplessa questa mhmm, questo mix perché un te allora, intanto è un piatto povero e si faceva con gli scarti, no, di di carne, quello che uno aveva in cucina, per cui io faccio veramente fatica a trovare davvero un passato con questa tradizione così evoluta. Sembra più una veri rivisitazione moderna, no, per dargli per forza un però, vabbè, io non voglio mettere in dubbio <laughs> Però comunque ho visto che tanti, mhmm, insomma variano un po' in base a alle preferenze o
Mh. Mh.
il coniglio
Poi alla fine sono sono buoni, cioè gli agnolotti, prescindere da dal da che carni usi poi comunque sono sono qualcosa di di ottimo, no. Neanche è facile farli, perché comunque ci vuole una certa manualità, una certa esperienza. Tu, i primi tentativi che hai fatto, come come uscivano?
Allora, uhm, c'è una macchina per farli, intanto, perché c'è la macchina in cui tu metti questa pasta, ehm, e ti serve per stendere la pasta in modo da stabilire una uno spessore
Mh.
ehm, no non non non è niente di di t così strano, evoluto eh, è una macchina a manovella tra l'altro.
Quindi a mano non si possono fare?
Sì, si possono fare però, ehm, ne ne fai pochi, uhm, se hai, m manualità, io mi trovo i in casa questo aggeggio per cui faccio più in fretta a stenderla.
Certo, certo. Quindi la difficoltà è più nello stendere la pasta o proprio nel dare la forma una volta messo il ripieno?
Bravissimo. La difficoltà sta nel, ehm, chiuderli
Mh.
perché, no, tu hai questa mhmm, stendi la pasta. Poi devi fare ehm, metti, no, 1 cucchiaino di ripieno a mhmm, ad una certa distanza, poi metti sopra di nuovo un altro velo di pasta, e poi passi con quella rotella, ehm, per per ritagliare dei quadratini.
Sì. Che dà la classica forma a zigzag.
Sì, sì, esatto, e poi questi quadratini però vanno pizzicati! Vanno pizzicati, devono chiudersi se no poi dopo tutto il ripieno finisce nell'acqua.
Mh. Bella tra l'altro. <chuckles> Dai un pizzicotto. Ma secondo te, che differenza c'è tra i ravioli o comunque gli agnolotti, vabbè italiani, o quelli comunque che sono tipo cinesi, fatti con la pasta di riso, o comunque quella che usano, cioè proprio mhmm, non so, proveresti a fare gli agnolotti, come li fai tu, con la pasta di riso che si usa per fare i gyoza?
Mh. Mah, perché no? Non c'ho mai pensato, ehm, non è
<laughs>
non è un ingrediente che trovi. Cioè, il riso da noi si coltiva, per carità, ma mangiamo i risotti, quindi, mhmm, faccio un po' fatica a pensare di cosa bisogna prendere? Del della farina, di riso.
Sì, penso che sì penso che si trova già pronta sì. O comunque la puoi fare pure tu penso, dai.
Mah, guarda, se nella f mia famiglia dovesse entrare 1 nuovo membro, metti che mia nipote si sposa con un cinese, allora a quel punto abbracciamo anche questa nuova tradizione. Perché, ricollegandomi a al alla ricetta della famiglia volevo spiegarti com'è nata questa cosa del tortello di zucca.
<laughs> <laughs> Vai!
Perché c'erano i nonni paterni, il nonno in particolare, che, ehm, è cresciuto in Piemonte, però lui in realtà arrivava dalla Romagna
Okay.
e i romagnoli si sa e gli emiliani eh, anzi in realtà questo è un errore che ho fatto, perché al confine tra Romagna e Emilia, e sono gli emiliani, se non sbaglio, quelli che fanno i tortelli
sono famosi per la pasta fresca. Ehm, e quindi nella sua famiglia c'era questa tradizione di di di mhmm, di di fare la pasta. E, però, lì principalmente i tortelli si riempiono con, non so, mortadella, formaggio, prosciutto, prosciutto e parmigiano, no, che sono i tipici
Mhmm Okay. Chiaro, sì, sì, sì, infatti
sapori della zona. E invece poi son stati cambiati a seconda del del posto e con quest'ultima variante dell'amaretto. <chuckles>
Mh. E infatti mi mi domandavo, tu che fai prandi prendi l'amaretto e lo immergi, non lo so, in qualcosa oppure semplicemente lo sbricioli dentro l'impasto?
Semplicemente sbriciolato. Ehm, bello che mantenga anche un po' di No no, solo, ehm, zucca e amaretto, è sufficiente così.
Ah. E con qualcos'altro? Mh, okay.
Volendo puoi mettergli un po' di parmigiano forse, se proprio non sei uno che non fa meno. Ma a me piace così.
Quindi la cosa buona è un po' la crun la croccantezza dell'amaretto che rimane, no, perché nonostante la cottura comunque la la pasta del raviolo del de d dell'agnolotto, dello gnocco, comunque protegge il ripieno?
Ehm, sì! Resta un po' di di consistenza, no, va, mhmm, a dare più consistenza all'impasto di zucca che invece sarebbe, ehm, più molle. Anche se il consiglio è quello di cuocere la zucca magari al forno, mhmm, perché si si mantiene un po' più tosta.
Mh. Okay, ma tu cuo quindi cuoci la zucca, e usi zucca e amaretto dentro il ripieno, mentre lo gnocco è fatto di pasta, patate, farina a
<clears throat> No, non è uno gnocco! È un tortello. È proprio come un agnolotto, un tortellino, un raviolo. Questi son tutti nomi diversi per chiamare sostanzialmente lo stesso tipo di di pasta ripiena.
Un tortello. Okay. Quindi il raviolo. Ehm. Eh potresti pensare di provare proprio a fare anche l'impasto con con la zucca, così verrebbe proprio arancione fuori e arancione dentro, no?
Ah, wow! Eh già, sì!
N eh, carino, no.
Piatto arancione, sì, poi da, appunto, condire anche con qualche foglia di salvia, perché secondo me va un attimo smussato anche questo arancione. Sì, sì.
Certo, sì. Sì gli dà pure quel colore verde che arricchisce il piatto, no. Lo rende anche artistico da vedere, bello.
Sì, assolutamente, questa è un'altra idea. Oppure perché non con lo spinacio invece, magari. Non lo so, io sono sempre per i contrasti, per andare, perché troppa zucca, troppo dolce, troppo arancione, mhmm, non lo so.
Mh-mh. Sì? Davvero? Mh. Sì, sì, sì, ho capito quello che intendi. E oggi insomma la fai nei pranzi in famiglia questa ricetta, la la l'hai proposta a qualcuno che non l'ha mai assaggiata? Che reazione ha avuto?
Allora, questa è una fami ehm, è una, mhmm, ricetta che nella mia famiglia si continua a fare, soprattutto nel periodo autunnale, perché, eh, abbiamo tanta materia prima, tante zucche, che arrivano dal nostro orto e che non sappiamo più con consumare quindi. <chuckles>
Mh, cer Mh-mh. Ah, quindi avete proprio un orto voi?
Sì, sì, sì, ehm
Bello, fantastico.
e e ho visto che allora, mhmm, questo principalmente mio padre, io ne faccio piccole quantità e le consumo subito perché non, mhmm, non son così brava e veloce, ehm, e poi io non ho neanche così tanto tempo. Invece i nonni esistono per questo. <chuckles>
Mh-mh. Certo, certo, loro sono sicuramente più più esperti in questo senso qui, ecco.
Più esperti, ma poi dicono: "Okay oggi mi metto lì e faccio i ravioli di zucca," ehm, per cui, ehm, liberano fanno praticamente 2 tavolate, li riempiono di di questi ravioli in serie che poi dopo surgelano.
Mh-mh. Sì, sì, sì, è chiaro, ma poi loro vengono comunque da un periodo in cui il tempo scorreva più lentamente, quindi hanno anche più la pazienza per fare questo tipo di di paste no?
Sì beh, una volta ci si dedicava proprio, ehm, la giornata, determinati periodi a al cibo. Adesso sì, noi facciamo tutto un po' più veloce, io se li faccio perché magari la sera voglio invitare de degli amici e sono contenti se gli propongo qualcosa con una materia prima genuina, ehm
Certo, che poi alla fine il tempo di cottura è veramente molto basso, quindi l'unica cosa che richiede tempo è stendere la pasta, dare la forma e fare queste cose qui, riempirlo, no, farcirlo.
Sì, però n neanche troppo, cioè poi dipende sempre dalle quantità perché ad alcune ne bastano
Eh, devi essere capa devi essere capace, sì.
Io ne faccio più meno 10-12 a persona.
Mh, okay, e bastano? <giggles>
Non di più, e bas <laughs> infatti a volte mi guarda e dico: "Ma c'è c'è anche il secondo," no, mi chiedono. <giggles> Ehm
<laughs> Sì, perché tendenzialmente quando ti presentano il piatto di agnolotti, ravioli, così te ne <tsk> cioè alla fine il piatto sembra poco però poi una volta che lo mangi, ehm, comunque ti ti sazia no?
Appunto è comunque un piatto nutriente, la pasta, eh, si fa con le uova, ehm, sempre una pasta con una certa un certo spessore. A me bastano, poi comunque, va beh, cerco sempre di aggiungere qualcosa somma, non è che si mangi solo questo.
Certo. Mh-mh. Mh, tipo un'insalata?
Magari vedi un'insalata, ma dei formaggi anche dai, giusto per continuare a mangiucchiare e conversare, ehm, perché purtroppo a noi piace, no, mangiare, stare insieme, ma, ehm, mangiando.
Certo, cer Sì, sì è sempre un momento di convivialità, no, il pranzo, mangiucchiare, queste cose qui.
Sì, e anche questo, racconto un po' la storia della mia famiglia, cioè il piacere di stare a tavola è proprio è una cosa che ho ho sempre visto fare a casa dei miei genitori, dei miei nonni, ehm, e anche, mi raccontano, che c'era questa bisnonna, che poi è lei quella che ha, ehm, per prima almeno, mhmm, secondo i racconti, ehm, iniziato a fare questi tortelli, 'sti tortelli di zucca, la bisnonna.
Mh. Okay, e quindi adesso spetta un po' a voi ma tra tramandare questa ricetta dei tortelli con, ehm, la zucca e gli amaretti.
Mah, chissà, io la vedo secondo me finisce lì. <laughs> Non li vedo molto portati qua, mhmm, mio figlio, no mia ma mio figlio si è specializzato nella pasta e ceci, <laughs> non lo so, chissà.
Dici? Mh. Ah, anche comunque eh, è una cosa sana che fa bene, è anche buona, nel periodo autunnale, invernale, riscalda.
Sì, lui non lo so perché gli piacciono i ceci, però la vedo dura eh, fargli fare dei ravioli, va va beh, ha tempo per specializzarsi, migliorare.
Sì, ci vuole ci vuole tempo, o comunque sono cose che da fuori sembrano magari anche un po' difficilotte all'inizio, finché poi non prendi la manualità, non ti impratichisci, ehm, ti rendi conto che in realtà è più semplice di quello che sembra.
Infatti dai, ma poi sì, ne fai 1, viene male lo butti via, il secondo ed il terzo già hai imparato a farli, quindi.
Mh-mh Eh, quindi è anche abbastanza veloce come come cosa di apprendimento. Va bene guarda, mhmm, veramente mi ha interessato molto questo argomento, ehm, niente, non vedo l'ora di di assaggiare i tuoi agnolotti. Comunque ti ringrazio, e ci sentiamo prossimamente. Grazie ancora per tutte queste esperienze, queste ricette che mi hai raccontato.
Guarda, il piacere è stato mio, spero di non averti annoiato troppo, ehm, io ringrazio te. A presto.
No.